Halo. <chuckles> Hai. <chuckles>
Halo, iya. Pagi juga, hai juga, selamat mal eh, selamat malam ya, mmm, Mbaknya?
Selamat selamat selamat menjelang pagi di sini. <laughs> Iya, gimana gimana? Eee, oke kita mau bicara apa? Mhm, mhm.
<chuckles> Wah, iya iya, eee, saya selamat siang di sini mhm, eee, saya baik. Kabar kabar Kakaknya giman eh, kabar, Mbaknya, gimana nih?
Ya, baik baik baik baik, baik, masih semangat semangat! <laughs> Ya, kita mau bicara apa nih? <laughs> Ya. Mmm, apa? Ah hah, oke. Mhm mhm mhm, waduh. <laughs> Ya ya ya ya ya ya. Ah hah.
Mmm, mantap. <chuckles> Iya, heeh heeh. Oh iya. Ini nih, Mbak, mungkin, Mbaknya, bisa cerita nih, eee, nostalgia ya sedikit, eee, mungkin bisa cerita, nih, cerita masa kecil yang selalu ingin diceritain. Mungkin boleh sih. Silakan silakan.